Ну, смотри, 1 пример: вот моя подруга, которая всю жизнь работала. Ну, конечно, это, можно сказать, какое-то смежное направление. Вот она работала инженером, а, всю жизнь на 1 работе, как положено советскому человеку.
Мгм. Мгм. Ничего себе. Да-да-да! Да. Ха.
И ну, такие условия были, всё хорошо. И вот она выучилась, да, на аналитика данных, и работает аналитиком данных. Да, поменяла профессию, и вот у нее так быстро это был получилось.
М. Интересно. Ну и, я так понимаю, она довольна.
А, коне так там зарплата пять тысяч долларов, конечно. То есть она она, кстати, закончила вот эти шестимесячные курсы, она себя не загружала. А, есть у меня, конечно же, много таких примеров. Вот щас же все украинцы поехали в Европу. Ну, не все, но многие, да. И как бы, э, приходится, вот и вот по-новому, и, как бы всё с нуля, всё с нуля. И вот я вот, м, моя знакомая 50 53 что ли, вот она щас заканчивает учиться на медсестру, будет начинать работать медсестрой, во а никогда не работала.
Ну да, да, действительно. Ага. Мгм. Н-да, да. Конечно. Да. Мгм. Ого! Ничего себе! Молодец какая. Но это и да, это непросто. Это и физически, и у умственно, и вообще там всё на свете, да.
Представь. Да. А учиться на немецком, да, вот это же- представь себе.
Ой, да. <chuckles> Да. Ничего себе.
То есть это сначала надо и выучить язык. И так вот в эти условия поставили, ну, миллионы, ну не да, наверно, миллионы украинок, которые вот это делают. Они учат язык сначала, потом учатся какой-то профессии, на этом же, новом языке. И начинают практиковать, э по ну как поздно, ну, так сказать, после 40.
Конечно. Мгм. Да, да, да. Ну да, наверное, не так рано, как хотели бы, и вообще, хотели ли- неизвестно.
Мгм. Да, очень много таких примеров, на самом деле.
Да. Слушай, а у тебя есть примеры, когда вот человек так сменил профессию и остался, например, недоволен? Сказал: "Лучше бы я сидел там, где сидел"?
М, нет, ни разу, не помню такого.
А, ну то есть, получается, что тенденция показывает, что смена профессии- это, в принципе, хороший такой позитивный шаг, и никто не пожалел.
<chuckles> Ну, во-первых, да, никто ж не меняет профессию, если всё прекрасно.
Мгм. Ну да.

А если всё-таки уже поменяли, значит были ли какие-то проблемы, значит уже хотела это сделать. Ладно, ты же вот щас сказала, что там, ну, искусственный интеллект заменит. Да, заменит. Но вот щас еще пока ж никого не заменило, да? Ну так, глобально. Люди пока меняют профессию по <chuckles> по собственному желанию, а скоро придется менять так, вынужденно. Вот тогда, наверно, будет много таких людей, знаешь, которые буду прям, э, вот плакать, ностальгировать за свои Вот, переводчиков, да, вот. Вот н ну, в первую очередь, наверно, дизайнеров, да, поменяют, ну вот, заменят.
Да. Ну да, да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, может быть. С другой стороны, говорят, что якобы человеческий ум не заменит ничто, а в дизайне всё-таки, там же не только какие-то технические моменты, там, не знаю, креативность, фантазия. Ну да.
Ну, понятно, что гениальных х, ну, гениальных никто не заменит. Я имею ввиду, вот эти, которые такие, а, регулярные такие, какие-то вот такие. Вот этих уже заменил. Ну, я я уже, например, если там, ну, я не помню, чтобы кто-то пользовался услугами дизайнера, что там, например, сделать меню какое-то в кафешку, уже не надо. Ну, вот такие в я имею ввиду, не гениальные какие-то. А, вот таких еще людей заме Вот они, наверно, будут плакать, да: "Вот мне пришлось, я так хорошо ся чувствовал, делал вот эти менюшки в кафе там, а вот сейчас я должен переучиться на какого-то такого-то, на медсестру". Ну вот, кстати, медсестру, наверно, никогда не заменит, э, искусственный интеллект. Ну, трудно се представить, как это. <chuckles> Да.
Да. Да-да-да, ну да, скорее всего. Мгм. Да. Да-да-да. Конечно. Мгм. На медсестру, да, да. Да. Будем надеяться, это точно. Но вообще, как те кажется, то есть ты считаешь, что обычно люди меняют профессию, потому что что-то было не очень комфортно? То есть не потому, что им просто там, типа, скучно, и они решили попробовать что-то новое? Кризис среднего возраста.
Не, ну, это такой такой <laughs> это такой глобальный шаг, что это делать вот скучно. И вот я ре решила поме. <chuckles> Не, ну, возможно, есть и такие, как бы, я не исключаю такую возможность. Тех людей, которые я знаю, это вынужденно. То есть, или миграция- это понятно, или вот всё, там уже просто выгорел человек, он уже не хочет, не может, не интересно, вообще развиваться не интересно. А еще только 40, а как-то еще 30 лет надо работать, значит что-то надо решать. Вот только я таких людей встречала. Не встречала, кстати, вот, которым <chuckles> от скуки. Ну это так тяжело, ну, как бы изменить профессию- это же очень тяжело.
Мгм. Да. Мгм. Да. Конечно. Да.